يا ترى الsocial media قرّبِتنا من بعض والَّا فرّقِتنا؟
والله تقدر تقول هي لعبِت الاتنين مع بعض في نفس الوقت، فيعني باشوف إن هي في بعض المواقف هي فرّقِتنا أوي، أوي.
امم.
وفي بعض المواقف تانية آه، آآ، قرّبِتنا يعني قرّ زي ما تكون كده إيه قرَّبِت البعيد، ممكن أحكي لك.
أوي، أوي، امم. طَب إزاي بقى يعني؟ آه طبعًا، يعني ما أنتِ لازم تحكي لي، طيب إزاي <laughs> ممتاز، طيب قرّبِتنا إزاي وبعّدِتنا إزاي؟ يعني جمَع إزاي جمَعِت بين المتناقضين زي ما بيقولوا، يعني فرّقِتنا وجمّعِتنا؟
امم، أحكي لك. <laughs> أيوه، المتناقضين، أول حاجة البُعد.
آه.
بقيت ترُوح يعني أنا أرُوح نتجمّع عند ماما مثلًا، أنا واخواتي وولاد اخواتي وكُلّنا متجمّعين.
أيوه. تمام ممتاز.
أخُشّ الأوضة، الولاد متجمّعين مع بعض، الأوضة دي هي، هي أوضتي مثلًا وأنا صغيرة، اللي كنت باقعد فيها أنا وولاد خالي ونقعد نلعب ونتشاقى ونتنطَّط وتلاقي
ذكرياتِك بقى في الأوضة دي، آه، اهم.
آه، أخُشّ عليهم الأوضة آخر أسبوع لمّا كنا سوا هو كُلّ مرّه بيعملوا كده بس آخر أسبوع ده كان ليه موقف يعني معيّن هاحكي لك عليه بعدين.
احكِ لي، ماشي.
فدَخَلت الأوضة لقيت العيال كُلّها إد عينيها براسها بكُلّ كيانها في التليفونات.
أُ يعني مركّزين تركيز ح تركيز قوي يعني، عينيها وراسها م ده يعني المقصود منه، آه.
الsocial media آه، ماسحة دماع دماغهم خالص ما حسّوش بيّا لمّا دخلت.